อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราทำยังไงอะคะ ในการฝึกทักษะใหม่หมดทุกอย่างอะค่ะ?
โอ้ ก็ต้องเริ่ม เริ่มจากการฝึกอ่านโน้ตก่อนเลยนะคะ เพราะว่าการร้องเพลงประสานเสียง มันไม่เหมือนการร้องเพลงแบบ อื่น ๆ เนาะ ที่แบบ อ่า ถ้าเราอยากร้อง ก็ร้อง เหมือนเราไปร้อง Karaoke อะให้มันถูกคีย์ก็พอแล้ว เนื้อร้องถูกก็พอนะคะ แต่ว่า เอ่อ การร้อง ประสานเสียงเนี่ย มันใช้ทักษะมากกว่านั้น เพราะว่ามันจะต้องมีตัวโน้ต ที่จะกำหนดเสียง ของแต่ละเสียงด้วย ถ้าเราอ่าน ไม่ได้ นี่คือ เราไปไม่ ถูกเลยอะค่ะ อืม
อืม อืม อืม อืม โอ้โฮ เข้าใจเลยอะแบบว่ามันเป็น ก็เป็น ทักษะ ใหม่ ๆ เนาะ แล้วมันยิ่ง เป็นแบบว่า ทักษะที่สูง ไปด้วย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ การร้องเพลงของเราอะมันเป็นเพลงสไตล์ไหนเหรอคะ? ตอนนั้นน่ะ ใช่พวกแบบโอเปรา พวกแบบปะ เพลงคลาสสิก อะไร คะ?